Dans tous les milieux et sphères créatives, on se rend compte, qu'il est assez difficile parfois, de trouver de l'inspiration afin de créer quelque chose de nouveau. Comment est-ce que toi tu t'y prends, pour, heu, trouver de l'inspiration dans ta vie?
Alors pour trouver de l'inspiration, heu, que ce soit dans, heu, mon métier d'artiste, heu, donc la peinture, que ce soit, heu heu, aussi dans la vie heu, <clears throat> j'essaye un peu de, hem <clears throat> d'analyser les choses, et heu, de, hem, de donc, heu, me re me remettre un peu en arrière, donc, surtout heu, donc, heu, dans le métier artistique, j'essaye un peu de regarder, heu, ce qui s'est fait avant. J'essaye, heu, de, hem, de m'inspirer donc, heu, d'autres, artistes.
OK. OK, tu peux t'inspirer de d'autres artistes. OK, c'est intéressant. Quels, heu, artistes en particulier, est-ce que tu utilises comme source d'inspiration principale, si tu peux le dire?
Ouais. Alors, heu, ça peut être, heu, plein, plein d'artistes. Que ce soit des artistes, heu, du passé, que ce soit des artistes, heu, c c contemporains. Heu, j'apprécie beaucoup les artistes, heu, s heu, du 19e siècle.
OK. OK. Heu, est-ce qu'il y a une raison particulière pour cela, le 19e siècle? Heu, il y il y a un artiste en particulier de cette période que tu aimes beaucoup?
Ouais. Heu, alors, oui, il y en a plein. Heu heu, m f je pense que, cette, heu, cette époque-là, est, mmh était heu, très, très intéressante, hem, surtout en Europe. Hem et c'est une époque, heu, à laquelle on pense où, heu, nous aujourd'hui, les peintres, heu, comme si c'était l'époque, je dirais: «en or». Dans l heu, l'histoire de la peinture et surtout l'histoire du réalisme, et heu, c'est un peu, heu, je dirais, heu, un voyage dans le temps. Et heu voilà.
OK, ouais. Oui, c'est vrai. OK. Donc pour toi, vraiment le 19e siècle, c'est la meilleure période. Et c'est la période, en tout cas, qui t'aide, le plus, à te concentrer et à trouver de l'inspiration, c'est ça?
Exactement. Alors, heu heu, c'est la période qui, heu, résonne un peu, heu, je dirais avec mes goûts. Alors si, heu, j'étais un peu plus orienté vers, hem, heu, les Italiens, ou heu, un peu, heu, un peu plus vers, hem, l'art, heu, classique, l'art de la Renaissance et bien, à ce moment-là, hem, <clears throat> j'aurais, heu, trouvé, donc de l'inspiration, heu heu, donc, heu, dans le 16e siècle. Mais, heu, ce qui me ce qui me pousse vraiment à à, mmh, trouver des idées pour heu, créer un enfin, une idée originale, c'est, justement, en étudiant, un peu, petit à petit le processus et le travail de, hem, ces artistes. Heu, notamment en France et donc en Espagne.
Moui. Mmh. OK. Ouais. Ah, en France et en Espagne? Pourquoi, ces 2 localisations en particulier? En commençant par l'Espagne, par exemple?
Non ouais. Mouais. Alors, <clears throat> je pense que, heu heu, un peu la philosophie, donc, heu, de l'art, était, heu, à peu près la même, heu, que ce soit en France, en Espagne, en Angleterre, en Italie. Heu, les écoles étaient fondées, donc, autour des, heu, mêmes, heu, principes, je dirais. Hem et heu
Mmh mh. OK.
des artistes, hem, incroyables, donc, heu, sont ressortis de ces écoles. Comme, heu, Joaquín Sorolla, donc en Espagne, hem, <clears throat> heu, José Jiménez Aranda, d'Espagne aussi, et plein, plein d'autres. Ouais.
Mmh. Ouais. Ah OK, je vois, oui, c'est c'est vraiment très intéressant. Et dis-moi, que ce soit, par exemple, de trouver de l'inspiration en regardant dans le passé, ou, d'autres artistes en général, est-ce qu'à part ça, tu as d'autres rituels? Ou peut-être, heu, des petites habitudes, qui te font venir un peu l'inspiration? Que ce soit, te promener, un carnet ou écouter de la musique?
Mmh mh. Ah oui sûrement. Hem, des fois, heu, effectivement, heu, juste, heu, je, heu, fais une petite balade, heu, je, heu, regarde un peu autour, heu, je respire l'air, heu, frais, heu, j'essaye un peu de me déconnecter du du monde, hem, <clears throat> stressant, je dirais <chuckles> et hem, j'essaye aussi de de lire, mais en fait, ce que je lis c'est, heu, toujours lié, heu, à la littérature, donc du 19e siècle, heu, donc, hem, <clears throat> des fois ça m'arrive aussi un peu avec, heu, des, hem en en regardant des documentaires
OK. <chuckles> Mmh. OK.
et heu oui. <clears throat>
OK. Des documentaires, heu, au sujet artistique? Heu, comme comment des sur les peintres du 19e siècle? Ou des documentaires peut-être plus vastes, sur la nature, ou quelque chose comme ça?
Alors hem, pendant très longtemps, j'ai regardé, heu, beaucoup de documentaires, heu, qui étaient vraiment hem, heu, centrés sur, hem, sur, heu, l'art, enfin sur, heu, l'histoire. J'ai beaucoup, heu, j'ai beaucoup étudié donc, heu, l'Antiquité, c'était enfin ça me fascinait. Et hem, <clears throat> donc, heu, je vais pas dire que j'ai enfin, je suis un peu bloqué, heu, je dirais dans le 19e siècle. J'ai fait un peu le tour. J'ai vu, heu, ce qui ce qui me plaisait, hem j'ai vu un pu les enfin, oui, les différences, entre, heu, les différents courants. Hem, mais heu, j'essaye aussi de, heu, regarder des choses, heu, je sais pas, liées à la musique classique, heu, liées surtout aux musées. Alors j'adore, heu, j'adore les musées. Et je pense que c'est une des, heu, sources d'inspiration, heu, les plus importantes pour moi.
Mmh. Oui. Mmh. C'est vrai que beaucoup d'artistes, heu, disent un peu, heu, la même chose que vraiment les musées étant détenteurs de vraiment tant d'oeuvres d'art, sont une source d'inspiration énorme pour eux et toi, just et justement, une fois que tu as ton inspiration, comment est-ce que tu fais pour transformer cette inspiration, cette idée, en un projet concret? Quelles étapes, heu, outils ou contraintes, heu, est-ce qui t'attendrent?
N ouais. Alors, hem <clears throat> j'essaye un peu de filtrer les choses, j'essaye de, hem, trouver donc, heu, des choses que, heu, j'admire beaucoup. Donc, disons si, heu, je suis allé dans un musée où j'ai vu des oeuvres, heu heu, d'un artiste que j'apprécie én heu, beaucoup, heu, alors à c à ce moment-là, je vais, voilà, prendre, heu, un petit, heu, cahier et heu, faire donc heu heu, soit des esquisses, heu, soit prendre, heu, des notes. Je vais vraiment, heu, noter, heu, ce que enfin, ce qu'il faisait un peu, heu heu, dans ses oeuvres, heu, je vais essayer un peu de retracer son chemin, je vais dire et heu, je vais essayer d'appliquer ces choses-là dans, heu, dans mon oeuvre, justement. Donc c'est un peu, heu, la f enfin, la logique derrière, heu, son processus, que je vais reprendre et heu, je vais essayer de enfin, heu, de heu <clears throat>
Mmh mh. Mmh. Mmh.
heu, de mettre, heu, dans, heu, ma façon, heu, d'aborder le sujet.
Ah oui, OK. C'est bien intéressant et justement en abordant ces projets-là, est-ce qu'il y a des fois où vraiment, malgré toutes les inspirations que tu as et tout ton processus créatif, tu as, heu, ben, syndrome de la page blanche, un peu, heu, une panne d'inspiration qui t'arrives? Et quand ça, ça arrive, heu, comment est-ce que comment est-ce que tu t'en sors?
Heu ouais. C'est vraiment intéressant que, heu c'est vraiment intéressant que tu me demandes ça, parce que ça arrive plein de fois. Alors, heu, je vais être vraiment honnête, heu, ça m'arrive, heu, plein de fois, hem, il y a 1 semaine, heu, voilà, j'avais énormément d'inspiration. Là, aujourd'hui, je suis un peu, heu, voilà, syndrome de la page blanche, heu et pour, heu, surmonter ça, ce que je fais souvent, c'est que, heu, je fais d'autres activités.
<chuckles>
Hem, <clears throat> je commence aussi, heu, à m'intéresser à d'autres sujets, heu, je lis un peu sur, heu, hem, d'autres thèmes. J'essaye aussi, heu, enfin, si si c'est trop long et si ça met trop de temps pour, heu, surmonter ça et bien, là, je commence à, heu, aborder un sujet et juste je le fais. Alors, heu, je pense pas trop à «Oh je vais y arriver. Est-ce que, heu heu, je vais trouver l'inspiration?», non juste je le fais et l'inspiration viendra après.
Mmh mh. OK. OK. Oui, donc c'est vraiment c'est un peu l la même méthode que Picasso disait, non?
Hem c'était lié au fait que que enfin, juste il faut faire pour, heu, ensuite, heu
Oui, exactement, exactement.
trouver l'inspiration, ouais.
Ah et t'en ah, c'est très intéressant, oui, heu, il y a beaucoup d'artistes, heu, qui disent, heu, aussi de travailler et juste trouver la créativité vraiment, au fil du processus créatif, c'est très intéressant et par exemple, est-ce qu'il y a peut-être une fois où tu as trouvé une idée, tout d'un coup, à un moment complètement inattendu, complètement séparé de ta routine habituelle pour, heu, t'inspirer?
Mmh mh. Alors oui, j'étais heu, bon après c'était, heu, donc heu, de l'atelier, heu, de la fac d'art où heu j'y suis encore. J'étais assis sur une chaise et à ce moment-là, je regardais un enfin un coin, heu heu, dans la salle et hem, heu, cet cet endroit-là, je sais pas pourquoi, il m'avait, heu, vraiment séduit. Il y avait, heu, il y avait un jeu de lumière, heu, une sorte de un un peu un drame dans cette zone-là et ça m'avait vraiment inspiré pour, heu, ensuite, heu, voilà faire, heu, faire une œuvre. Donc c'est vraiment des petits, heu heu, des petits flashs comme ça, des petits moments où, heu, là je me dis: «Ouah! C'est heu, ça m'a vraiment inspiré je veux faire, heu, je veux, heu, concrétiser, heu, ça».
Ah ouais. Mmh mh. OK! OK, c'est très intéressant et justement, comment est-ce que tu l'as concrétisé finalement? Qu'est-ce qui en est sorti?
Mmh mh. Alors, <clears throat> sur le coup <clears throat> j'avais 2 options. L'option A qui était, heu, de heu, hem, juste regarder et rien faire, ce que je fais donc le plus souvent parce que, voilà, j'avais pas, heu, un cahier, un crayon donc, heu, hem <clears throat>
Mmh.
vraiment à portée de main et heu heu, l'option B c'était voilà d'essayer de, heu, de trouver un crayon et de vite, heu, faire, heu, faire une esquisse, heu, sur le sur le moment et donc, j'ai fait ça, heu, pui puisque je me suis dit que si je le fais pas, l'idée, elle va complètement disparaître et ça m'arrive, heu, énormément de fois. <chuckles>
Oui. Et Mmh oui, c'est fascinant ça. Mais comment ça, l'idée, elle disparaît parce que tu ne l'as pas mise au concret? Tu n'as pas de carnet en général sur toi, sur laquelle, tu peux par exemple décrire ton idée ou de la dessiner vite fait pour avoir la référence pour plus tard?
Ouais. Oui. Alors heu, c'est hem soit il est de heu, trop loin, heu, soit il est, bon, assez inaccessible, heu, donc c'est vraiment qu quelque chose que je dois avoir, heu, dans ma poche et que, heu, voilà, que je peux sortir à tout moment. Parce que sinon, heu, c'est <clears throat> c'est vraiment facile de dire, heu: «Ah! C'est bon, heu, je vais m'en rappeler plus tard» et plus tard, en fait, ça viendra jamais et hem, ouais, l'idée, heu, malheureusement elle s'en va <chuckles> et ça m'arrive surtout la nuit ça. Heu, j'ai plein, plein d'idées juste avant de m'endormir et à ce moment-là, je vais pas me dire: «Oh, heu, je vais descendre du lit pour, heu, faire vite une esquisse, pour» non, c'est vr c'est quasiment impossible, mais je sais que si je le fais pas l'idée elle, heu, elle s'envolera. <chuckles>
Mmh. Ah oui! <chuckles> Mmh. Mmh. Donc est-ce qu'il y a des fois où, par exemple, heu, tu te forces un peu à sortir de ton lit juste, heu, pour un peu, heu, laisser l'idée quelque part pour qu'il y ait des traces après pour quand tu te réveilles?
Certaines fois, oui, alors, heu, mais c'était vraiment, heu, <blows air> assez, assez rarement. Si j'avais vraiment une idée qui qui était, heu heu, vraiment assez, heu, <blows air> nouvelle et et heu, pff que, hem, enfin, sur laquelle je mettais une, heu, grande valeur je veux dire. Heu, un soir en fait j'ai eu une, hem, idée, je me suis dit, heu: «Ah! oui, en fait, heu, là, j'ai trouvé la réponse à, heu, ce mystère-là», je savais pas comment un artiste, heu, mmh mmh, <clears throat> créait, donc heu, son œuvre et à ce moment-là, en fait, heu, juste avant de m'endormir, heu, j'avais, heu heu, vite fait le lien entre, heu, les étapes, en fait, heu, de son processus
Mmh. Oh! Important.
et heu, l l là, à ce moment-là, je me suis dit: «Ah! Mais c'est bon, mais maintenant, heu, je vois comment est-ce qu'il est arrivé ici, il faut que je note ça». Mais, heu, j'étais vraiment fatigué et je me suis dit: «Bon, je vais juste me rappeler de ça demain» et demain, heu, je <chuckles> je me suis rappelé, donc ça va! <chuckles> L'idée, elle s'est pas, ouais, l'idée, elle s'est pas envolée. Mmh. Ouais. <chuckles>
Ah, OK, oui. Et tout est bien qui finit bien, dans ce cas-là et justement, tu as dit par exemple que tu avais des plus petites idées pour lesquelles, heu, tu vraiment, heu, tu prenais pas la tête et que essai dormir tranquille sans sans trop culpabiliser pour les avoir oubliées. Qu'est-ce qui pour toi détermine si une idée est plus est est meilleure ou moins bonne?
Mmh. Meilleure c'est quand, heu, vraiment je p je je sens que, heu, hem, ça résonne avec moi-même et que j'ai, hem, j'ai quelque chose à dire, heu, je dirais, d'authentique, où je sens que: «Ah oui en fait, heu, hem, <clears throat> je me sens moi-même», heu, quand, heu heu, j'aborde ce sujet-là. Alors là, vraiment, heu, je vais prendre mon temps et heu, je vais, heu, essayer un peu de concrétiser ce projet-là et une u une idée moins bonne c'est quand, heu, voilà, c'est <blows air> c'est plutôt, heu, des pensées, c'est plutôt des choses, heu heu, qui me viennent un peu par la tête, heu
Mmh.
au long de la journée. Mouais.
OK. OK, je vois. Bon, en tout cas, merci beaucoup pour avoir partagé un peu, heu, ton processus, heu, trouver l'inspiration et artistique, c'est, fascinant tout ça.
Ça m'a fait plaisir. Merci.